ใช่ ๆ ๆ คืออู่ พอกลับมาคือเรานอนตายเลย วันนั้น คือแบบว่าซ้อมอะ ซ้อมตาย ไปเลย ไม่ไหว แล้ว <chuckles>
<laughs> อะ เราซ้อมไว้ ล่วงหน้า อะไรอย่างงี้
ใช่ ใช่ ๆ คือแบบว่า ถ้าเผื่อวันอาทิตย์มาปลุกอะ เราบอก ว เลยนะว่า "ไม่ไปแล้ว เข็ดแล้วนะ" ตอนนั้นน่ะ เออ
เออ อะ เข้าใจได้ เพราะว่า แบบว่า เออ วันอาทิตย์ ก็คือวันพักผ่อน เราก็ต้องนอนตุนไว้เต็มที่ เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องไปเรียนอีก อะไรงี้ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ไม่งั้นเรียนไม่ ไหว แน่
โอเค ได้เลยค่ะ ยังไงนะคะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ ที่มาแชร์ ประสบการณ์ นะคะ ในวันหยุดว่า เราไปเที่ยวไหนบ้าง ไปทำอะไรยังไงบ้างนะคะ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ